Vậy hả? Vậy hả? À, cái cái cái cái cái bò né là nằm trong cái chảo, xong rồi có bánh mì rồi có patê rồi bơ, đúng hông? Bà bà có ăn cái đó hông? Ừm, ừm. Ừm.
Ừm, đúng rồi. Ừm hứm. Ừm. À, đúng, đúng, đồng ý luôn, chính xác luôn, chính xác. Có, trời ơi, sao mà thiếu được. Trời ơi, tui nhớ có lần là cũng cuối tuần, thì tui với em họ tui, lâu lâu em về chơi, em thành phố về nè, xong cái tui cũng rủ: "Ê, đi đạp xe hông? Đi ăn bò né." Thời ơi, đạp đi cũng xa nha, đạp vô đạp vô quán bò né. <laughs> Tập thể dục dữ rồi đó.
Ừm. Ờ. Ừm. À há. À, vậy hả, vậy hả? Ừm. <laughs> <laughs>
Ừ, nói chung là cũng vui. <laughs>
Yeah, chắc là chắc là con con bò nó cũng cố gắng né bà á, nhưng mà bà cũng cố gắng bà đạp tới rồi nên chi là là bà phải ăn. Ừm, ừm. Ừm, wow!
Đúng rồi đó. Chính xác, chính xác. Đúng, đúng, đúng. Ý là tui cũng thích kiểu kết hợp những cái hoạt động thể dục thể thao vô trong cái hoạt động hàng ngày á, để cho mình đỡ lười một chút á, ừm.
À, vậy à, vậy bà đạp xe chứ bà đâu có đi xe máy gì đâu, kiểu, giống như, nghe nói đạp xe là thấy cũng siêng dữ lắm luôn á. Đạp xe là ăn cho nhiều hay là sao? Hay là là là giả bộ tập thể dục thể thao hay là để cho ăn cho nhiều? Ừm hừm.
Đó, đúng rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác, ừm. <laughs> Ừ. <laughs> Hông biết nữa, mà tui thấy mỗi lần tập thể dục thể thao ăn nó ngon gấp đôi á bà ơi! Ngủ cũng ngon nữa nên là tui cũng, ơ, ráng duy trì thói quen này. Ờ, ờm. Ừm hứm.
À, vậy hả? Trời ơi, wow! À, vậy bà có rủ ba mẹ bà hay ông bà gì chơi chơi ví dụ như tui thấy, ơ, đánh cầu lông, nà, là thấy phổ biến ở, ơm, gia đình Việt Nam mình rất tốt. Ừm, vậy hả?
Ừm hứm. Ừm hứm. Có, có, có nha, có, có nha, đồng ý luôn, là tui cũng hay đ tr trong khu dân cư mà, cũng ít xe á bà, cái cũng ra đường đánh nè, mà đánh trước nhà thôi. Ờ, kiểu, tệ khu của tui cũng quẹo trong hẻm á, nói chung là cũng hông phải đường chính của cái khu, ờ, nên là cũng cũng rộng rãi, thoáng mát. Lâu lâu, ơ, dính trái cầu lên cây khế kế bên nhà thôi đâu có gì đâu. <laughs> Lấy gần chết luôn, ừ.
Ừm. À. À, vậy hả? Ồ, đúng á. Ừm. Ừ. À, ừm. À. <laughs> ờ, vậy hả? Xong rồi leo lên lấy cái cầu xong rồi lấy trái khế luôn, đúng hông? Ừm, ừm, 2 trong 1, đúng hông? Lấy khế như làm này nọ, đúng hông? Ừm, ừm, trời ơi, nghe hợp lý quá. Ừm, ừm.
Ừ, đúng rồi. Ê, khế ngọt, khế ngọt nha. Ừm, đúng, đúng, đúng. Nói chung là cũng vui. Ờ, mà thường thì ngày nào cũng cũng có đánh á, chứ cuối tuần thì nhiều khi, ơ, cũng làm hoạt động khác chớ hông đánh cầu lông. Ờ, kiểu vậy. Rảnh lúc nào rủ lúc đó à bà. Ừm.
Yeah, ờ, ừm hứm. Ồ! Wow! À, vậy hả? Trời, hồi đó thì, ừm, hồi đó gia đình tui đâu có đánh cầu lông đâu mà tại vì ba à, bạn của ba mẹ tui á là, kiểu, giống như là, dân, kiểu, giống như, đánh cầu lông chuyên nghiệp á bà, cái xong cũng rủ. Mà b bà biết thành phố là đâu có có cái cái chỗ mà để đánh cầu lông hiện tại, à, tại nhà đâu. Tại vì ừ, đúng rồi, đường ở ngoài chật lắm, một là phải vô công viên, hai là phải vô sân á. Ừ, đúng rồi, nên chi là là thường á là khoảng thứ Sáu, thứ Năm, thứ Sáu á là ba mẹ tui dẫn tui đi đánh cầu lông với lại ba ba bạn của ba mẹ tui vậy đó. Ừm.
Sao, sao? Ừm hứm, sao, sao? Ừm. Ừm. Wow! Ủa, ờ hở. Ừm, đúng rồi, chắc phải vô sân nhỉ? Ưm, ừm. Đúng rồi, trời, nguy hiểm lắm bà, đúng rồi. Ừm hứm. Ừm, ừm. À. Ừm, wow! Ời, quá đã, à, bà. Ời, kiểu như, ơ, ưm, ừm, gì ta, bạn của ba mẹ bà có con gì hông? Có dẫn theo con hông?
Yeah. Ừm.

Từ nhà tui á bà, tại vì nhiều khi đám giỗ đám quải nè, cũng nằm cuối tuần, à, cái sẵn ngủ luôn, đó, qua ăn uống rồi ca hát đồ này kia, đó, ơi, phải có chứ, những cái bài là phải có, hứm. Ừm.
À. Ờ. À, à, vậy hả? Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, thường là là là thường là gia đình bà sẽ nấu, hay là là tụ tập nhau nấu, hay là kêu đồ ăn về về, kiểu, giống như, mấy tiệc lớn thôi, kêu đồ ăn về hay sao?
À. Ừm, thì nói chung là nhà tui là có mẹ tui với cậu tui nấu ngon lắm bà, kiểu, món gì cũng nấu được hết đá, từ chay tới mặn tới món Trung luôn, nấu rất nhiều, nói chung là ừ, tui mê lắm bà, mỗi lần có dịp là tui mê lắm. Ví dụ như, a, tuần này là tui nghe nói thứ Bảy là mùng 5 tháng 5 nè, là Tết giữa năm nè, là thế nào cũng sẽ ăn uống nè nha. Ừ. <laughs> Ờ.
Ờ, ờ. Ồ, vậy hả? Wow, đã vậy, ừm, ừm. Ừm. À há. À, ừ, đúng rồi, sắp giữa năm rồi. Trời, đúng rồi ha, đúng rồi ha? Ê, mà mỗi lần tiệc gì, bà có phụ phụ mẹ bà với cậu bà nấu hông? Hay là bà vô bà ké hông? Ờ, ờ.
Ừm, có chứ, có, có, có. Kiểu, tui cũng, ơ, phụ lặt rau này nọ, nói chung là lặt vặt ho, phụ bếp thôi, ờ, kiểu, kiểu vậy, ừm, chứ mình đâu có nấu được đâu, lỡ mất công hư cái cũng sợ. Hoặc là tui nấu mấy cái món như là tráng miệng á bà, như rau câu hoặc bánh flan là tui có nấu. Ừm, ừm, ừm, ừm.
À, ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. <laughs> Ừ, đúng rồi ha, ừm. À, wow, bà cũng khéo tay dữ ha! Trời ơi, nấu bánh flan với rau câu là được rồi. Ừm, ừm.
Ờ, kiểu, kiểu vậy, phải có hứng mới nấu nổi vợ ơi. Chứ, kiểu làm bình bình thường cũng làm biếng lắm, phải có dịp đông đông á, mình cũng mới trổ tài thôi, kiểu, kiểu vậy. Ừm.
<laughs> À, đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Nhưng mà nhưng mà chủ yếu là chắc là là người lớn muốn, ơ, muốn tụi nhỏ mình là phải phụ rửa chén này nọ, tiệc xong á là phải phụ rửa chén, ờ, nên là ừ, nấu hông cực mà rửa chén dọn dẹp mới cực, đúng hông bà? Ừm, ừm.
À há. Sao, sao? Ừm. Ừm, đúng, cái đó thì chắc chắn rồi, chính xác rồi. <laughs> Đúng, đúng, chính xác luôn. Ờ, với lại, sao ta, ờ, hông biết nhà bà cũng có hay đi thăm, ơ, họ hàng vào cuối tuần không ha? Ừm, kể bà con vậy hả? Ừm hứm. Ừm, ừm.
Yeah. Ừm hứm. À, ờ, hông nha, cũng, a, giống như bà, kiểu ờ, kiểu, giống như là, cũng giống như nhà bà vậy thôi, là tụ tập ăn uống với gia đình tui vậy á. Tại gia đình tui là là là, kiểu giống như, có cái nhà mà nó có cái phần, ừm, trước của nhà nó rộng á, nên chi là có thể dễ dàng ừ, đúng rồi, th thể dễ dàng ngồi á. Nên chi là thường, à, mấy cô, chú, dì là hay kéo qua nhà tui để ăn nhậu lắm bà ơi, kiểu giống như dịp nào cũng ăn nhậu được hết bà. Kiểu ừ.
À há. Ừm, ô kê, ô kê, ờ. Ừm hứm. Ừm, ừm. À, có sân, đúng hông? Ừm. Đồng ý luôn, ừm hứm, ừm hứm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác luôn. Ờ, đúng, đúng, kiểu, có một cái cớ thôi là rủ liền, đúng hông? Rốp rẻng liền. <laughs> Ờ, với lại nhà ừm.
Ừ, chính xác luôn á, ừm, ừm. Đúng rồi đó, đôi đôi khi thì tự nấu, đôi khi thì, ờ, về sẽ kêu đồ ăn ở ngoài về, đó. Ừm, ừm. Đó, ừm hứm.
Ừm hứm. À há, ừm, đồng ý luôn. Đó, rồi nhiều khi tới mấy cái dịp mà như là Tết nè, nói chung là, ừ, người ta hay trang trí á bà, thì nhà tui cũng hay rủ đi chùa đồ nè, đi chụp hình, á, kiểu cũng, a, thắp nhang chụp hình, kiểu, kiểu, kiểu vậy, ờ, ừm hứm. Ừm, sao, sao? Ừm hứm.
À há. À. Ồ, vậy hả? À. Ừ, đúng rồi, ừm, bà nhắc tui mới nhớ là cuối tuần á là ba mẹ tui á là bắt tui phải đi lễ vào buổi sáng, tại vì, à, nhà tui theo đạo giáo á. Đó, nên chi là Chủ nhật là phải đi lễ, ừm, ừm. Tại vì phải dậy sớm đi lễ nên chi là là, trời ơi, tui buồn ngủ lắm, nhưng mà tui vẫn phải nhét cái của tui tui đi lễ, ừm, ừm. <laughs> Bà biết sao hông? Ừm hứm.
À, rồi, biết, biết. Ờ, tui biết, tui biết, à há. Ừm, ừm, đúng rồi, đó. <laughs> Ừ, đúng rồi. <laughs> Đúng rồi, chính xác, chính xác. Ráng, ráng, ừm, tại vì tui cũng thấy là lễ sao, sao bà?
Mỗi lần đi lễ xong á, là ba mẹ tui sẽ dẫn tui đi ăn, à, ăn sáng, ơ, bò né, nên chi là là tui rất là thích thích đó, đó.
Ừm hứm. Ồ, wow, ngon nha! Ê, món đó ngon, tui cũng thích món đó đó.
Ừm.

À, à, đúng rồi, đồng ý nha. Thì đợt mình thấy hồi Tết nó hot cái vụ mà người ta vô trỏng người ta chụp hình, ờ, Tết gì với cái hồ gì ở trỏng đó, đúng hông? Tui thấy trên mạng á, ờ, ờ, ờ, chắc cũng đẹp đó. <laughs> Ờ, ờ, ờ, ờ. Ừm, ừm. Ừm.
Ừm. Ừ. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. A, đúng rồi đó, thì bữa nào mà bữa nào bà bà bà dậy rủ, à, ba mẹ bà với lại ông bà bà đi thử thôi, kiểu giống như người lớn mà kêu đi rủ đi, a, đi, a, cái gì sở thú thú kêu con nít quá bạn ha. <chuckles> Ừm.
Ừ. <laughs> Ừ, đúng rồi, hông biết có đi hông nữa? Tại vì cũng nắng nôi, giờ thời tiết nó cũng cực đoan, giống lúc nắng lúc mưa, nên mình cũng không biết làm sao nữa, ờ.
Ờ, đúng á, đúng á. Này sao s ừm, sắp vô mùa mưa của Sài Gòn rồi đó nên chi là là nếu mà đi thì tranh thủ đi, ừm. Ừm.
Ừm hứm. Đúng rồi, chính xác, ờ, ngập lụt này kia nữa, đúng rồi, tui sợ lắm bà ơi. Ừ, thì không biết là ngoài cái, a, hoạt động đó thì gia đình bà còn hay làm hoạt động nào vào cuối tuần hông?
Ừ, đúng rồi. <laughs> Yeah, ừm hừm. Ờ, thật ra là cái hoạt động gia đình của tui á nó thay đổi từ lúc mà ví dụ như hồi nhỏ nha là nó khác nha, hồi nhỏ thì tui còn nhỏ nó khác, rồi khi tui lớn thì nó khác, bà có vậy hông?
Ừm hứm. Ừm hừm. Sao, sao? Ồ. Ừm hứm, ừm hứm. Đúng rồi, đúng rồi, đồng ý, đồng ý. Ờ, có nha, tất nhiên rồi, cuộc sống thay đổi con người cũng phải đổi thay chứ, đúng hông? <laughs> Thì hông biết là gia đình bà đổi như thế nào? Bà có thể kể cho tui nghe hông?
Ừm, ừm. À, đúng rồi, đúng rồi.